À, bạn ơi. Mình lại thất bại nữa rồi á. Thực sự là mình không hiểu nổi bản thân luôn á bạn. Ừm, mình đã cố gắng tập thể dục không biết bao nhiêu lần rồi á, nhưng mà lần nào cũng chỉ được thời một thời gian ngắn thôi á, rồi lại bỏ cuộc thôi. Cảm giác như là, ờ, như là mình cứ đi vào một cái vòng luẩn quẩn vậy, rất là mệt mỏi và thất vọng luôn á.
Ờ. Ồ. Nghe có vẻ rất là vất vả khó khăn cho bạn thật đấy. Ý giờ cũng không biết là bạn đã cái thói quen tập thể dục này á, thì bạn đã thử những cái bài tập như nào nhỉ?
Ừm, thì mình cũng đã thử khá nhiều thứ rồi đó bạn. Ờ, ví dụ lần đầu tiên thì mình đăng ký đến phòng gym để tập gym nè, rồi đâu đó được khoảng 2 tuần thì lại cảm thấy rất là ngợp và không biết dùng máy móc thế nào và mình cũng không thích những nơi quá đông người á, và rồi nhìn mọi người cũng quá chuyên nghiệp đi thì mình cảm thấy mình rất là nghiệp dư luôn, rồi mỗi lần cố gắp cố gắng lắm thì được khoảng tập khoảng 1 tiếng thôi, nhưng mà về nhà thì lại cảm giác mệt rã rời ra. Sau đó thì sau đó thì không đến phòng gym nữa thì lại thử đi chạy bộ ngoài công viên, cách này thì đỡ tốn kém hơn, cũng không phải cũng cũng đúng với cái cái sở thích của mình là cũng không đến những nơi quá đông người á. Và nhưng mà thì nhưng mà rồi thì, ờ, <tsk> cũng thấy nó khá là nhàm chán á và sau một thời gian thì đầu gối nè, rồi bàn các ngón chân bắt đầu cảm thấy hơi đau á bạn. Và cái lần gần đây nhất nha, thì mình cũng thử là tập luyện tại nhà á theo các video trên YouTube, YouTube á bạn, cách này thì mình thấy là rất là tiện lợi luôn, nhưng mà lại khó duy trì động lực nhất luôn. Tại đang tập á lại làm việc này việc kia xen vào và và có cái giường á thì thỉnh thoảng đúng rồi, lại thỉnh thoảng muốn nằm xuống nghỉ.
Ừm. Wow. Ừm. Mất tập trung, đúng không? Ừm. Wow! Mình cảm thấy là bạn đã thử rất là nhiều cách này, từ đi từ tòng gym này, xong rồi tự chạy bộ, xong rồi xem YouTube mà cảm giác là cả một cái quá trình mà bạn đã cố gắng, rất là muốn tập thể dục á, nhưng mà có vẻ là nó rất là nhiều những cái yếu tố bên ngoài lẫn bên trong nó tác động, nó ảnh hưởng đến cái việc tập của mình. Ồ, thế thì mình cũng không biết là liệu là trong những cái hoạt động tập thể dục như thế á, thì cái mục tiêu chính của bạn ấy muốn đạt được ở đây là gì nhỉ? Có thể là tăng sức khỏe này, hay là giảm cân, hay là đơn thuần là chỉ muốn, gọi là, thư giãn một chút sau giờ làm việc thôi?
À, thì mục tiêu của mình á hả? Thì nó cũng không phải là để, ơ, gọi là, t gọi là quá gì cao xa như là 6 múi hay là cơ bắp cường tráng gì đâu, chủ yếu là mình muốn để tăng sức khỏe à. Và công việc của mình thì đôi khi là ngồi rất là nhiều luôn á, ngồi có thể là đâu đó tầm t 6-8 tiếng trên công ty luôn nên mà đôi khi mình thường xuyên bị đau lưng á bạn và mỏi cổ nữa. Ờ, còn còn và mình cũng có muốn thêm năng lượng để có thể làm việc hiệu quả hơn mà không cảm thấy uể oải á bạn. Thêm nữa là mình cũng muốn giảm stress nữa nè, tại vì mình thấy là tập thể dục cũng mang lại những cái phương cũng là một cái phương pháp để giảm stress rất là tốt. Và và khi mà mình vận động á thì mình nghĩ sẽ giúp đầu óc thư giãn nữa, nhưng mà cuối cùng thì không tập được lại làm mình cảm thấy stress thêm nữa.
Ừm. <chuckles> Ưm. <chuckles> Cảm giác như trở ngại nó cứ, gọi là, nó, gọi là, hết trở ngại này lại đến trở ngại khác ấy, đúng không? Cảm thấy là ban đầu là bạn cũng chỉ muốn, gọi là, tập cho nó đỡ đau mỏi vai gáy này, cái, tại vì làm việc lâu thời gian dài nhá, xong rồi cuối cùng là lại muốn thư giãn nhưng mà cái kết quả ấy nó lại chưa được như mình mong muốn này, xong rồi ngoài ra nó lại làm cho mình, gọi là, ngại cái việc đi tập ấy hơn, đúng không nhỉ? Thế thì không biết là bên cạnh những cái vấn đề như đó thì có những cái trở ngại nào mà nó khiến cho bạn, gọi là, không duy trì được cái thói quen tập này không?
À, thì cái trở ngại của mình thì mình nghĩ nó là sự kết hợp của rất, rất nhiều trở ngại luôn á bạn ơi. Đầu tiên nha là sự mệt mỏi nè, mình thì thường làm con đi làm từ 6:00 s à, lộn, từ sau đi làm từ 9:00 sáng cho đến 6:00 tối á bạn.Thì sau một ngày làm việc á thì m mình gần như là cạn kiệt năng lượng luôn. Ừm, mình nghĩ đến việc là phải vận động thôi là cảm thấy rất là nản luôn rồi á, hầu như là không muốn luôn á. Thứ hai là mình cũng đôi khi mình cũng cảm thấy cái sự nhàm chán nữa. Ờ, mình đã nói về lúc nãy khi mà chạy bộ á bạn, thì cứ lặp lại đi, lặp lại một cái hoạt động á, khiến mình rất là mất hứng thú rất là nhanh luôn á. Và cuối cùng thì có lẽ là mình mong muốn là có thấy được một kết quả một cái kết quả gì đó ngay lập tức á, nhưng mà mình cũng chưa thấy được. Thì mình tập được vài tuần thì cũng chưa thấy thay đổi gì rõ rệt, ừm, nên mà mình cũng rất là nản và dễ bỏ cuộc á bạn.
Vâng. Ờ, vất vả quá. Ừm. À, ra là thế. Thứ nhất là bạn lại vừa mệt mỏi, cạn kiệt năng lượng, đúng không? Mình làm thời gian, gọi là, cũng là giờ hành chính đi, là cũng khá là khoảng thời gian rất là dài đó. Bên cạnh đấy thì những cái hoạt động thể dục mà bạn trải qua á, nó có phần nó nhàm chán, đúng không? Nó cứ lặp đi lặp lại á và nó cũng không có, gọi là, tạo cho bạn thêm được một cái động lực gì đấy. Và thêm một cái nữa nếu như mình hiểu đúng á, là trong suốt cái quá trình mà bạn tập ấy, bạn cũng chưa thấy, gọi là, có một cái sự thay đổi rõ rệt gì với cả cái sức khỏe này cũng như là với cơ thể mình này. Ừ, mình muốn hỏi thêm một chút trước khi đưa ra bất cứ cái lời khuyên nào á. Đấy là không biết là ở thời điểm hiện tại á, cái lịch sinh hoạt này, tập thể dục của bạn nó như thế nào này? Và không biết là có những cái, gọi là, ờ, vấn đề liên quan đến sức khỏe hiện tại của bạn không? Thì nó ảnh hưởng đến cái việc tập của bạn á.
Ừm, về cái lịch sinh hoạt của mình á hả, thì mặc dù là mình làm giờ hành chính thôi nha, nhưng mà cái lịch sinh hoạt của mình rất là kh khá là bất thường á. Tại vì đôi khi thì mình ngoài những những giờ làm chính trên công ty thì mình cũng phải tăng ca nữa, thì dẫn đến là cái việc mình đi làm về muộn á bạn ơi. Đôi khi cũng phải về rất là trễ nha, thậm chí là 9, 10:00 đêm lận, thì mặc dù là đôi khi thôi nhưng mà cũng có cái phải xảy ra. Ừm, điều đó thì phà phá vỡ hoàn toàn kế hoạch tập luyện mình đặt ra trong ngày luôn. Còn về vấn đề sức khỏe thì mình cũng chỉ mùng bắt một số vấn đề, gọi là, kinh điển của dân văn phòng thôi là về đau mỏi cổ vai gáy nè và cũng hơi đau lưng một chút. Ngoài ra thì cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng để mà, gọi là, ảnh hưởng đến cái việc mà mình không thể tập luyện được cả. Nhưng mà đôi khi những cái vấn đề nhỏ đó lại trở thành cái cớ á để mình trì hoãn á bạn, kiểu, như hôm nay mình thấy hơi mệt mỏi rồi, mình thấy hơi đau mỏi vai gáy rồi thì thôi để ngày mai tập vậy. Mình cũng đôi khi mình cũng thấy rất là thất vọng nhưng mà cũng không làm gì được.
À, ra thế. <laughs> Ừ. Ôi, vất vả quá! Ừm này, mình cũng hiểu cái cảm giác này mà, nó đôi khi là mình cũng mệt mỏi các thứ quá, thì nói chung là đến tự dưng lại vừa đi làm xong các thứ, đúng không? Bây giờ quay ra lại phải, gọi là gì, tập luyện nó rất là căng thẳng, rất là mệt á, mà cái kết quả thì nó cũng chưa được như mình mong muốn á, thì cứ gọi là cái áp lực này này nó lại dồn đến cái áp lực kia á. Xong rồi đến cuối cùng là gì, bạn cũng rất là bị khó mà để, gọi là, để duy trì hay là chính là cái việc bắt đầu việc tập á. Thế thì ở trong cái trường hợp này nhớ, mình nghĩ là bạn có thể á, mỗi ngày á mình cũng, gọi là, ờ, nếu mà quá mệt đi, mình cũng không nhất thiết là mỗi ngày là phải tập 1 tiếng này, hay 2 tiếng này, hay là mình đặt ra một cái mục tiêu gì quá là cao siêu như là hôm nay phải đẩy tạ được, gọi là, bao nhiêu cân. Đó, mình nghĩ là bạn có thể thử bắt đầu bằng những cái bài tập nó, gọi là, gần như là kiểu co giãn cơ các thứ. Tại vì, đúng không, là bạn có những cái vấn đề mà rất là điển hình của dân văn phòng á, đấy là đau mỏi cổ vai gáy này. Đó, và sau khi mà biết đâu này mình bắt đầu từ những cái bài tập nhỏ á, mình dần dần chuyển sang những cái bài khó hơn á, thì tự dưng lúc đấy ấy, mình lại cảm thấy là gì, ờ, hôm nay mỗi ngày mình lại tập được, gọi là, tốt hơn một tí thì biết đâu đấy nó sẽ lại giúp cho bạn có thêm những cái động lực nhiều hơn nhỉ?
À, ồ, ý bạn là bắt đầu bằng từ những bước nhỏ hả? Là thay vì mình cố gắng tập 1 tiếng thì mình có thể bắt đầu với 10, 15 phút, đúng hông bạn? Ừm, nhưng mà mình nghĩ rằng là tập luyện ít như vậy á thì nó có hiệu quả hông vậy bạn? Và nó có mang lại những cái lợi ích gì hông vậy?
Ừm. Ờ, nếu mà để gọi là về hiệu quả á, thì cái việc tập thể dục này, nó không bao giờ là nó có thể xuất hiện những cái, gọi là, ờ, hiệu quả tức thời á, đúng không? Bình thường nhá, mọi người cứ hay nghĩ là, ồ, mình tập 1 cái bài này này, xong rồi 1 tuần, rồi 1 tháng tự dưng mình lại thấy có múi, lên cơ rồi. Đó, nhưng mà cái này thì thật ra nó là một cái quan niệm nó khá là, ờ, phổ biến nhưng mà nó cũng chưa thật sự chính xác đâu. Thông thường á, một người thì cũng phải tầm ít nhất này từ 3-6 tháng để, gọi là, thật sự nhìn thấy được cái kết quả ở trên cơ thể mình á. Ờ, thì mình biết là cái khoảng thời gian là từ 10-15 phút đi, nghe nó cũng có vẻ là khá là ít thôi, nhưng mà nhá, nếu mà xét theo cái tình huống của bạn này, là bạn đi làm các thứ rất là mệt này, đôi lúc nó lại còn tăng ca, đúng hông? Là bây giờ nhá tưởng tượng này, bạn đang đi làm từ sáng đến tối như thế rồi, mà bây giờ về bạn vẫn cố gắng, gọi là, tập luyện, gọi là, ờ, 1 v tiếng đi, hay hà 2 tiếng á, thì lúc lúc đấy á, nó sẽ, ư, khiến cho t cơ thể mình nó vào cái tình trạng là gì? Nó không được nghỉ ngơi đâu, đó, cơ bắp các thứ của mình nó sẽ bị căng này, và những cái lúc đó có khi nó còn khiến mình mệt thêm á. Thế nên á, ở trong cái trường hợp này á, mình biết là 10-15 phút ấy, đôi khi nà có thể là có có vẻ là khá là ít so với bạn đi. Nhưng mà nhé, mình cứ tập quen dần dần này, xong rồi về sau mình chuyển thành từ 30 phút, xong là cuối cùng là chuyển thành 1 tiếng á. Thì biết đâu đó là sau một cái quá trình như thế ấy, khi mà mình, cơ thể mình nó dần dần thích nghi dần rồi á, thì cái việc tập nặng với mình ấy, nó sẽ không còn là một cái trở ngại quá lớn như là ban đầu nữa đâu.
À. Ừm, mình cảm thấy là cái phương pháp bạn đưa ra bạn giải thích cho mình, mình cảm thấy rất là hợp lý luôn á bạn. Ừm, mình cũng sẽ thử làm như vậy và nha. Mình cũng sẽ thử chia nhỏ các bài tập và, ừm, tập những bài tập ngắn ra để xem, ờ, và trong một khoảng thời gian dài mình sẽ cố gắng để xem c thay đổi tích cực nó như thế nào. Ừm, vậy thì còn cái phương pháp nào khác giúp mình có thể, ơ, duy trì được thói quen tập thể dục nữa hông bạn?
À, mình nghĩ nhá, là để có thể tiếp tục duy trì cái thói quen này thì, ờ, biết đâu á, bạn không không cần gắn nó như là một cái gánh nặng á. Đôi lúc là, ôi, hôm nay mình phái tập như này, mình phải tập thế kia á, mà mình có thể thử này biến những cái, gọi là, các hoạt động tập thể dục á, nó thành một phần thói quen hàng ngày của mình thôi. Ví dụ như là gì, bình thường nhớ, chẳng hạn bạn có cái giờ ăn sáng, ăn trưa, ăn tối mình cố định này, thì biết đâu á trong những cái khoảng thời gian đấy mình có thể là gì, ờ, trước khi ăn sáng này mình sẽ tập này, hay là gì, sau khi ăn tối mình sẽ nghỉ ngơi tầm 30 phút á, sau đấy mình sẽ có tập nhẹ nhàng một chút. Đó, thì biết đâu là tự dưng này, sau rồi gần dần nó sẽ thành một cái thói quen nó như là thành trở thành một cái phần của cuộc sống của bạn á. Cứ, kiểu, đến đúng cái giờ đấy là bạn sẽ tự giác này, bạn đứng lên bạn tập này, và nhiều khi là mình cũng không còn, kiểu, gọi là, cảm thấy là bị ép buộc khi mà phải đi tập thể dục nữa. Mà nó dần dần nó như trở thành là một cái gì đó nó rất là hiển nhiên trong cuộc sống của mình thôi. Thì mình nghĩ là cái cách này á, nó có thể giúp bạn, gọi là, ờ, cảm thấy là bớt khó khăn này và giúp mình, gọi là, có nhiều thêm những cái, gọi là, động lực cũng như hứng thú trong khi tập thể dục á.
Ừm, việc gắn liền thói quen với việc làm mỗi ngày, đúng hông bạn? Ồ, mình thấy đây là một ý tưởng rất là hay nha! Ừm, việc mà tập những bài tập nhẹ nhàng trước khi ăn sáng, hoặc sau khi ăn tối á, ờ, mình nghĩ nó cũng rất là hữu ích á, cách này có vẻ rất là dễ nhớ và dễ thực hiện hơn là phải dành ra một khoảng thời gian riêng biệt, ờ, để có thể tập thể dục hàng ngày ha bạn. Ừm, vậy thì, ừm, bạn còn phương pháp nào khác hông? Mình muốn nghe thêm một phương pháp nữa đi.
Ừm. À, một phương pháp nữa à? Mình nghĩ nhá là trong cái trường hợp này này, đôi lúc bạn cũng có chia sẻ, đúng không? Là hơi mất động lực này, hay là, gọi là, kiểu, chưa thấy được, gọi là, cái tiến trình của sự tiến bộ của mình á. Mình nghĩ bạn có thể thử này, thứ nhất là mình xem có những người bạn bè nào không? Họ có thể là họ cùng làm cùng ngành nghề này, hoặc là đơn giản là có cái đam mê, ơ, tập thể dục, tập gym với mình thôi, thì lúc đấy là mình đi tập thể dục á, mình kéo theo người này người kia. Có cái hôm nào mà nản quá, tự dưng mình lại có thêm một người á, họ, gọi là, họ thúc thêm động lực của mình để họ cổ vũ cho mình á, thì cái buổi tập ấy, nó cũng vừa bớt chán này, vừa bạn cũng vừa thấy vui hơn. Và bên cạnh đó á, là mình nghĩ là bạn cũng có thể thử, gọi là, có một cái nhật ký để ghi lại những cái tiến trình tiến bộ của bạn á. Có thể hôm nay này, tự dưng mình chụp một cái ảnh, xong ngày hôm sau á, cũng cái giờ đấy, cũng cái, gọi là, bài tập đó, mình chụp thêm một cái nữa, xong rồi dần dần á, mình gần gần tạo như được một cái chuỗi ảnh á, mình theo dõi được cái sự tiến bộ của mình sau suốt cả một cái quãng thời gian luôn ấy.
À, đó cũng là một phương pháp hay ha. Cảm ơn bạn nha! Chào bạn!
Ừm, mình rất mong là đã giúp đỡ được cho bạn. Chúc bạn là có thể ngày càng, ờ, duy trì cái thói quen tập thể dục của mình nhá.